Ah ouais, c'est plus intelligent toi. <chuckles> C'est vrai que moi, à côté du coup je passe vraiment <chuckles> ah oui! <laughs> Ah ouais non, là, heu, <laughs> ah, ouais, j'ai l'impression d'être une nana de téléréalité là du coup. <laughs> Alors moi j'aimerais être Paris Hilton. <laughs> Et toi tu es la: «Mmh waouh». <laughs> C'est ça! <laughs> OK, OK, d'accord. Mais je comprends, en fait c'est stratégique, quoi, ce que tu aimerais, heu, c'est ça?
On ah bah, <laughs> ouais, on passe d'un extrême à un autre. <laughs> Deux salles, deux ambiances. <laughs> <laughs> <laughs> Heu, Albert Einstein pour moi. <laughs> <laughs> J'avoue. <laughs> <chuckles> Ah bah c'est pas p c'est pas pour sa beauté, c'est sûr. <laughs>
Oui, non. <laughs> Ah oui, non, moi je voulais juste, heu, twerker, quoi. <laughs>
Ouais, <chuckles> J'ai cru comprendre. <laughs> Après, ça doit être sympa de s hem, bah de ressentir le le twerk en en étant chill, ouais. <laughs> À mon avis, elle doit bien savoir twerker. <laughs>
Bah, je voulais profiter de ta piscine et tout. <laughs> Ouais, c'est ça! <laughs> Bah ouais. Bah oui, <laughs> forcément. Quoique, heu, elle est quand même âgée, faudrait peut-être que je trouve quelqu'un de moins âgé, tu vois?

Ouais.
De, bah, bon vas-y raconte-moi donc sur Trump, ce serait en fait un peu pour savoir, heu
Heu Ah bah, ouais, je pense qu'il a accès à plein de trucs, heu, bah, comme moi, je me pose pas mal de questions sur le monde et tout, je me dis, heu, peut-être ça répondrait à certaines de mes questions. Même savoir comment il réfléchit, heu, à même avoir, je sais pas, un un <tsk> un appel avec Poutine, heu
Ouais. Ouais. Ouais. <laughs> Ah oui. Waouh, <laughs> ouais. <laughs> Et du coup, tu le menacerais de plein de choses, et tout? <laughs> C'est ça. <laughs> Parce que moi, je te dis, <laughs> tout ce qui est caché là en bas, <laughs> on va t'attaquer, hein. Attention. <laughs> Ah ouais, c'est pas bête. Mais bon, ça, mais tu mais
Tu vois? Ouais, ouais, ouais. <laughs> <chuckles> Par e par exemple, je surtout, heu, ne fais pas la guerre en France, hein. C'est une mauvaise idée. <laughs> Viens, on attend un peu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Beh, même peut-être qu'il a accès, heu, aux secrets de la zone 51, vu que, heu, il est président. Ouais, ouais, franchement, moi, je me ferais plaisir, hein, je passerais des des heures dans dans le bureau, heu, même dans enfin, je je regarderai tous les dossiers confidentiels, je passerais plein de coups de fil. Ouais. Ah bah là. <laughs>
Ah. Ah ouais. C'est vrai? <laughs> Bah, attends, mais tu as une chance, genre pour 1 journée, quoi, et tu vas travailler.
Bah oui, bah, bien sûr. <laughs>
Non mais <laughs> Mais, surtout que ça servirait à quoi vu qu'après tu vas redevenir toi-même? Tu vas faire quoi de tous ces secrets? <chuckles> Ah. <laughs>
Beh, c'est pas grave, mais moi, je je le saurais. Mais c'est bah je je <laughs> après, j'en parlerais à des gens qui vont me dire: «Mais tu racontes des conneries, heu, comme d'hab. <laughs> C'est bon, tu arrêtes de faire ta complotiste», mais c'est pas grave. Ouais, je le saurais. <laughs>
Ouais. <laughs> Heu bah <laughs> Ah, ouais! Non, moi j'aimerais être Beyoncé. <chuckles>
Beyoncé bah, à mon avis, il y a elle doit avoir plein de secrets, hein. J'aimerais bien savoir aussi ce qu'elle fait de ses soirées, elle. Bah, ouais, ah, ouais, bah oui.
Oh. <scoffs> Plein de secrets, tu penses? Franchement, heu